そうですね。なんかもう、一番見てみたい映画と、あとやっぱり、まだちっちゃいのに、こんな大人みたいに、私たち映画館来てる、みたいな。
うん。 はい。 うん。 <laughs> あ、なるほど、特別感なんですね。なるほど。うん、そっか。
はい。 はい。はい。で、あの、あの、内容もすごく可愛い映画で、ちょっと切なくて。
はい。 うん、ふん。うん、うん。
はい。
あ、ちなみになんか、とう特に印象に残ったシーンとか、まだ覚えてらっしゃるその、場面とかってありますか？
でも、はい。 はい。 はい。 あの、内容が、ちっちゃなパグの赤ちゃんと
はい。 パグあ、パうんうん。
子猫の赤ちゃんが出てくるんですけど。
はい、お、可愛い、うん。
あの、迷子になっちゃうんですね。
はい。
で、とぼとぼとぼとぼ、線路を歩いたりっていう？
うん、うんうん。あ。
果たしてどうなるの？みたいな。
あ、ああ、そっか。いや、年齢的にも、結構ちょうどいい。そしたら、年齢で見られた感じだったんですね。そしたら。あうん、うん。そっか、ぞの、具体的に感情移入されたりとか、その、いや、あの、自分もなんか迷子になった気持ちで、ハラハラとか、そういうふうなりましたか？
はい。 はい。はい。 すそうなんです。はい。はい。 はい。 はい、はい。 はい。もう、え、どうすんのどうすんの？ってって。ど真ん中の、もうおっきなスクリーンで。
うん。 あ。うんうん。 うんうんうん。
もう、ハラハラとして、はい、はい。
ああ、うんうん、そっか。いや、忘れられないですよね、それ。あの、ほとんどか状態で、しかもあの、お母さんに、うん、頼んで、もう、あの、見に行ったから。そっか、今でもそれって特別ですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。あれはもう、もう大人になった、私は大人になったかもっていう映画館にまずはい。
あ、<laughs> あ、そっか。あ、ちょっと大人の階段を登った、あの、う、へい、それ、えっと小学校1年6年生ん時ですか？い
はい。はい。 ええとね、にねんせいだったと思います。はい。うん。
2年生？あ、なるほど。かあの、それが、初めての映画館だったりとかしたんですか？
そう、そうなんです。はい。初めてではい。
お、あら、初めてだったんですね。え、ああ、なるほど。ちなみにその映画って、どこで知られたんですか？それをやるっていうことを。
はい。 はい。 あの、子供の頃に、も、あの、見ていた多分、漫画雑誌か何かの裏に
はい。 うん。 はあ、漫画雑誌。
あの、上映するぞと、公開するっていうのを見て。
うん。 う、うん。ああ、あ、そしたら偶然の出会いでしたね、そしたら。うん、うーん、そっか。
はい。 そうなんです。 で、もう、行きたい行きたい、見たい見たいって言って
あ、<laughs> うんうん。
もう内容も内容で、本当忘れられないっていうか、も、感情移入しつつも、あの、いや、あたしは大人なったんだみたいな。
うん。 はい。うんうんうん。 うん。 <laughs> そっか、え、じゃあ、逆、却って、あの、大人になったから、泣くの我慢しなきゃとか、ちょっとそこらえたりとかしてましたか？
はい。 はい。 はい。